Fíjate que últimamente me he estado me ha estado pasando algo algo difícil. La verdad es que soy una persona, pues yo me considero una persona bastante chambeadora, siempre, como que siempre ando buscando, ¿no? Qué hacer si tengo un tiempo libre, eh, lo hago, ¿no? Por ejemplo, yo solía quedarme mucho tiempo despierto en las noches de y me dormía hasta las 5:00 o 6:00 de la mañana y, por ejemplo, dije: "A ver, en vez de estar aquí viendo el Facebook todo el tiempo en la cama, pues mejor me voy a chambear", ¿no? <chuckles> Entonces, y y me consiguió un trabajo de noche, ¿no? Y así soy, como que como que no sé, siempre me gusta estar buscando dinero, ¿sabes? Me gusta, no soy millonario ni mucho menos, pero me gustaría tener una, pues, no sé, no no no no no pelearme por el dinero con nada y poderme permitir
Ujú. Ajá. Okey. <laughs> Sí. Sí, no, o sea, no que te sobre, pero que tampoco te falte.
exactamente. ¿Y qué crees? Que esta situación, pues, me ha generado un problema con mi pareja porque, ella siempre me dice que, trabajo mucho y que no la veo no vivimos juntos, o sea, somos novios apenas este, pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, la otra vez yo también mira, o sea, tengo tengo 1, 2, 3, tengo 3 trabajos. Justamente ayer renuncié al otro porque ya estoy muy cansado. Tengo 3 trabajos y aparte 1, tenía 5 <laughs> Sí, tengo tres trabajos que hago de manera remota, tenía un trabajo, que era ir a una fábrica 8 horas todos los días, pero ya renuncié ayer, porque ya estaba muy cansado y aparte que soy músico. Entonces me gusta mucho, eh, fines de semana tenemos trabajo en en fiestas, bodas, etcétera, ¿no? Entonces, este, una vez me acuerdo que habíamos hecho ella y yo un plan para para salir, para tener una cita. Y esa vez me acuerdo que me salí con mis amigos un ratito a la plaza a tocar para ganarnos un dinerito, ¿no? Y demás, y un señor nos contrata, entonces le cancelé y ella se enojó mucho y desde ahí he estado de que: "No, pues nunca puedes, siempre estás trabajando". Entonces, pues te te te buscaba porque me gustaría obtener lo que es un un un consejo para para saber cómo cómo lidiar con los tiempos que tengo con ella, eh, n no sé, saber si también exagero mucho en el trabajo, bueno, por eso te busco. Quería ver si me podías, eh, aconsejar algo.
Uy. Okey. Ujú. Okey. Eh, sí, ¿o sea, tenías cuatro? ¡No! <chuckles> Okey. Ajá. Ujú. Uy. Ujú. Sí, no, pues mira, eh, en primera, pues, quiero felicitarte por lo por lo chambiador que eres. Se ve que, pues sí, le le pones ganas a tu trabajo, bueno, a tus trabajos. Y qué, pues, sí realmente eres muy entregado a eso. Eh, siempre está muy bien, ¿no? Justo, pues sí, el el tener dinero, e eso está bueno, es algo que todos buscamos, ¿no? Eh, pero sí hay que, pues, quizás, tener un equilibrio, ¿no? Em, bueno, yo entiendo, y pues es ella entiende, ¿no?, ese tipo de cosas a veces que, pues, surgen, ¿no? Y, pues, si se presenta la oportunidad, pues sí, es importante, pues, poder tomarla, ¿no?, para, pues, por cualquier cosa. Pues, también eso puede darte, quizás, como referencia, como que mencionas, ¿no?, de este señor que, pues, eh, pues, los contrató al final. O sea, quizás eso puede generarte, am, en más adelante, pues, más trabajos, ¿no? Em, En ese sentido, pues sí, está muy bien, eh, algo que, pues, me gustaría también preguntarte un poco antes, quizá, es si tú, con todos los trabajos que tienes, sientes quizás algún agotamiento, sientes quizás, eh, que, mm, tu sueño falla, por ejemplo, que tengas ahí algunos problemas de sueño y esto y todo eso. Entonces sí quisiera preguntarte que, eh, si sientes que, quizás, tener muchos trabajos, ah, te afecta, em, o sea, no solo con ella, sino como que en otros aspectos de tu vida.
Fíjate que, mm, aparte de con ella, me siento me siento bien por el momento. Lo que a veces quisiera es que el día durara 36 horas, te lo juro, para <chuckles> para poder este term o sea, más que nada me hace falta tiempo. Me gustaría tener un poquito más de tiempo para poder terminar todas las labores y yo no tendría problema, porque lo intenté con estos, eh, eh, mira, voy a excluir lo de la música porque ese es sí, a veces todos los fines de semana, pero es algo como más como por hobby, ¿sabes?, porque nos gusta mucho a mí y a mi equipo, este, tocar la música y demás. Pero, por ejemplo, de estos 3 trabajos, 4 sí puedo, sin problemas, puedo yo tenerlos, llevarlos sin problemas, pero pero sí, o sea, me afecta el hecho de que ella me dice: "pues ¿cuándo vienes a verme, no?", o o, "¿nos vamos a ver esta semana?", "híjole, es que tengo trabajo", ¿no? Y de verdad es que la quiero, o sea, de verdad es que sí sí me importa, pero pero yo yo, por ejemplo, los días de mi descanso se los doy y y la pasamos padre ahí sí, ¿por qué no me dice nada? O sea, si nos vamos oye, vamos aquí, oye, vamos allá y comemos y la pasamos bien, pero me siento yo también a gusto de haber trabajado duro toda la semana para poder disfrutar con ella. Respecto de los hábitos que me comentas, la verdad es que no me he sentido así porque siento que ahora que que que tengo este otro trabajo, me ayuda a sentirme más cansado, sentir más pesadez y a poder dormirme, despertarme a una hora adecuada para poder seguir trabajando y este, y así, ¿no? Entonces creo que no me ha afectado ningún tipo de de hábito.
<chuckles> Sí. Mm. Okey. Ujú. Sí sí. Ujú. <chuckles> Claro. Ajá. Ujú. Ah, muy bien, bueno, mira, esa parte, pues si está muy bien, ¿no?, que pues sientes quizás que pues tienes bien adaptado tu día, a pesar de que te gustaría que tuviera más horas, pero pues al final al menos no sacrificas, por ejemplo, el sueño, ¿no?, eh, mientras tengas tú al menos esa parte, pues está también muy bien, si sientes de verdad que puedes con esos, eh, trabajos y que pues sí, ¿no?, que puedes, eh, sobrellevarlos, ¿no?, porque pues para muchas personas, pues sí, pues uno ya es muy pesado, ¿no?, entonces sí, por eso también te preguntaba porque, pues sí, quizás tenerlos interrumpía alguno así, no sé, pero mientras tengas eso bajo control, pues si, ¿no?, el problema, pues aquí sigue siendo quizás que ella no no siente que le das tanta atención como deberías por tener esos trabajos, ¿no?, eh, estoy de acuerdo contigo en esa parte también de de que pues si, ¿no?, le das tu día de descanso, ¿no?, lo pasas con ella y todo esto, entonces sí, creo que pues es algo que pues como comunicación podría, pues llegar a llegarse a un acuerdo, eh, pero por ejemplo, esto o sea, ella no no te ha hecho quizás algún comentario sobre pues, por ejemplo, que: "Ay, oye, eh, eso puede afectarte a ti", o o como que siempre lo hace más hacia ella tal vez como de: "Ay, no no pasa un tiempo conmigo", pero no te dice quizás de: "Oye, deberías dormir más, deberías este no sé", ¿a algo sobre eso, quizás?
Fíjate que sí me ha comentado, sí me ha dicho, por ejemplo, mira, su mamá de ella murió de una enfermedad en el riñón, entonces, eh, de acuerdo a lo que ella me ha contado, pues me dice que su mamá trabajaba mucho, ¿no?, que aparte de su trabajo que tenía, tenía una papelería y vendía no sé qué tantas cosas y que por trabajar de más se enfermó del riñón, esa es la versión que ella me cuenta, ¿no?, entonces no lo sé. Y ella ella me dice a mí: "Es que no te vaya a afectar el riñón, no te vaya a hacer daño tanto trabajo, el estrés te puede afectar sha la la, sha la la, sha la la", y yo le digo: "O sea, mira, siento que es algo simplemente es algo temporal, o sea, no me pienso aventar así toda la vida, sí soy chambeador, sí me gusta mucho como que generar, pero también llega un momento en el que sí digo, o sea, todos estos trabajos que te digo que de repente agarro, los agarro por un período de tres meses, ¿no?, o sea, me aburro me aburro, voy 3 meses, chambeo y hago una feria y me regreso a mi otro trabajo, el los de planta que no suelto, pues
Okey. Mm. Ujú. Sí. <chuckles> Sí. Ah, va. <laughs> Sí.
que ahí están, porque esos también me dejan muy buen dinero, pero la verdad es que ese otro trabajo es como que para pues para los gustos, ¿no?, porque a lo mejor pues tengo otras responsabilidades, la pensión alimenticia de mi hijo, porque tengo un hijo, pensión, deudas diversas que tengo por ahí, o sea, me gusta, por ejemplo, llegar al fin de semana y decir: "Ah, bueno, ya no me siento tan tan presionado porque ya el lunes cobro y pago esto, esto y esto y así", ¿no? Entonces sí me ha dicho ella, sí sí me ha dicho ella: "¿Sabes qué?, pues es que te va a hacer daño, que el riñón por lo de mi mamá y bla, bla, bla", ¿no?, entonces, pero pero pues yo lo que le digo es: "Oye, es que esto es algo temporal, o sea, no es algo que me voy a aventar toda la vida con este ritmo", o sea, a lo mejor quiero terminar de pagar 2 o 3 deudas para poderme sentir más tranquilo y seguir con mis otros trabajos, ¿no?, que que que sí puedo ser mucho, pero mucho más flexible, trabajar un ratito en la mañana, descansar un poco, en la tarde otro rato, en la noche otro ratito, ¿no?, entonces, pero pues no sé, cómo que siento que a veces, eh, ma más allá de de decirme a mí por mi salud, siento que sí es más por ella.
Sí. Okey. Sí. Sí. Mm. Entiendo. Sí. Claro. Ujú. Sí. Entiendo, sí, no, eh, obviamente pues es una situación algo complicada, eh, pero te digo, o sea, eso algo de comunicación, sobre todo, por ejemplo, si ahorita, pues son novios, no no es todavía quizás una relación formal, o sea, como, o sea, dan dando el siguiente paso, ¿no?, ahorita, pues que son novios, pues sí, es justo que, pues sí, ¿no?, ya le has comentado de: "Mira, es temporal, no toda la vida va a ser así", y pues ya más adelante, probablemente, eh, pues deje, ¿no?, esos trabajos temporales y sobre todo, por ejemplo, si mejoran, eh, sobre todo los los trabajos base, que pues si te suben el sueldo o algo, quizás ya no sea necesario el otro trabajo, ¿no?, eh, pues sí, como que quizás puedes empezar por ahí, como dándole, pues, expectativas también a futuro, eh, laborales tuyas que tienes como de mira, o sea, por ejemplo: "Me gustaría quizás avanzar más en este trabajo, eh, para que me suban de puesto, para que, pues, también me suban el sueldo y así yo pueda dejar este otro trabajo", eh, y, pues, sí, ¿no?, al final también explicarle que, pues, ah, el varios de esos trabajos pueden ser algo que te gusta, ¿no?, y que, pues, realmente lo disfrutas, y sobre todo si generas, pues, qué mejor, ¿no?, que, pues, también, pues, quieres quizás ahorrar, tener ahí, eh, pues, algún colchoncito de ahorros para, pues, más adelante, pues, quizás tener algún plan juntos, quizás como también ir por ahí como de mira, o sea, tal vez: "Qué te parece si, por ejemplo, parte de este dinero que tengo lo guardo para que pues en algún momento podamos irnos de viaje juntos", ¿no?, por ejemplo, entonces quizás como que ahí también ella puede sentirse, pues un poquito tomada en cuenta, en el sentido de que bueno, mientras trabajas estás generando algo para los 2, ¿no?, eh, para te digo, o sea, quieren tener un plan juntos, quieres, por ejemplo, una cena un poquito lujosa, algo así, eh, para que, te digo, ella también sienta que pues estás tomándola en cuenta en eso, ¿no?, eh, obviamente, quizás, por ejemplo, eh, sí ponen algunos horarios, eh, quizás, por ejemplo, si no se pueden ver porque no viven juntos, ¿no?, pero, si nada más son los descansos, por ejemplo, decir: "Oye, mira, eh, ¿qué te parece si cuando salga del trabajo nos vemos en tal lado y vamos quizás a cenar?, ¿no?, un ratito, o sea, no tanto, pero pues sí, un poquito para que, pues, también yo no llegue tarde para dormir", y tal, ¿no?, eh, o sea, a algo un poquito que te digo, llegar a acuerdos, quizás, ¿no?, eh, de horarios para que, pues, también puedan ponerse de acuerdo, por ejemplo, hacer una llamada, quizás en las noches también pueden dejarla un poquito más tranquila.
Claro. Fíjate que no me había puesto a pensar esa parte, honestamente, lo de las llamadas, pues sí, todas las noches hablamos, pero, en eso que me comentas, eh, lo que me estabas comentando de a lo mejor, establecer algunos horarios o yo tomarme un poquito de tiempo, ¿verdad? Como para poder este, a lo mejor, pues no diario, pero algunas dos veces por semana este, ir a verla en la noche, aunque sea un ratito. No me había puesto a pensar esa parte y también lo de lo que me cuentas de de ahorrar y de hacerle saber que, pues, es para los dos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues sí, o sea, sí tengo yo mis cosas de que pagar y demás, pero también pienso mucho en ella, al momento de de querer hacer algo, pues siempre la contemplo, ¿no? Un viaje o algo así, y no me había puesto a pensar esa parte, fíjate, yo creo que que lo voy a lo voy a tratar de poner en práctica porque es un es un es un gran consejo para para que de esa manera, pues, no no se vaya apagando lo que es la flama. Muchas gracias, estuvieron muy interesantes los consejos, de verdad te agradezco mucho que me hayas escuchado y los consejos.
Ah, perfecto. Ujú. Ujú. Claro. Ah, sí. Sí, no, mucha suerte con eso. De verdad. Espero que te vaya muy bien. Hasta luego.
Ajá gracias.